うんうんうん。
そう、聞かれそうなことをインプットしといてですね、あの、適宜に、あの、質問を繰り出してもらうっていうことを、事前にやっとけば、なんとなくこう、恐怖って薄れそうな気はします？
うーん。 うんうん。 あ、でも、確かに、こう聞いてもらいながら整理していくと、なんか、多分こう、人相手の時って、自分に対して何を試されているのかが怖いみたいなことがあるのかもしれなくって、あの、準備しておくとかってすごくいいですね。ある程度決まった質問ですもんね、ほんとは。
ああ。 そうですね。 そうなん多分あの、試験は全然緊張しないというか、ま、緊張したとしても実力が出せるってのは、こう、なんかこう、自分の中から取り出すものがあれば、あの、対応出来るんですよ。でも面接も同じですよね。あの、自分の中にあるものを取り出すっていうことは、あの、き試験でも面接でも同じなので。
うん。 うんうん。 うーん。 うん、確かに。
うん。だからこう、取り出す時に、こう、過度に緊張しないで、これを取り出せばいいんだっていう風に、こう、自信を持てれば、多分面接も、楽勝でクリア出来るんじゃないかなと、あの、仕事考えながら思ったんですけど、ま、それには多分ちょっとばか場数じゃないですけども、ね、練習をする、こう取り出す練習をするっていうのが一番かなと思うんですが、どうですかね。
うん、ふん。 うーん。 うん。 <chuckles> いや、そうですね。仰っていただいた通り、確かに今って時代的に、その、人間相手じゃなくてもそれができてしまうっていうのを考えると、すごく有効な練習かもしれないですね。